การเดินเงียบ ๆ ในป่าเนี่ย ให้ประโยชน์อะไรบ้างกับคุณเหรอคะ? พอจะช่วยแชร์ให้ฟังหน่อยได้ไหมเอ่ย?
ได้เลยค่ะ หนูคิดว่าการเดินเงียบ ๆ ในป่าเนี่ยค่ะ มันทำให้เราได้สมาธินะคะ แล้วก็ เอ่อ หลัก ๆ เลยก็คือได้สมาธิแน่นอนเลย เพราะว่าเราต้องใช้ อ่า การ ก เดินก้าวอะค่ะ เหมือนเรามีใจจดจ่อที่อยู่กับการที่จะก้าวเดิน เพราะว่าในป่าค่ะ มันค่อนข้างที่จะเป็นการแบบทุลักทุเลเนาะ ด้วยเส้นทางมันไม่ได้แบบเป็นเส้นทางที่แบบ โอ้โฮ ราบเรียบด้วยคอนกรีต อย่างเงี้ยค่ะ พอในป่านี่มันค่อนข้างจะทุลักทุเล มันจะต้องมองแล้วมีการวางแผนว่า เราจะปีนป่ายหรือเราจะเดินเกาะต้นไม้ เดินไปทางไหนค่ะ อย่างเงี้ยค่ะ มันเหมือนทำให้เราได้ฝึกสมาธิ แล้วก็ใช้ความคิดอย่างมากเลยค่ะ ส่วนตัวหนูคิดว่าอย่างงั้นเลยค่ะ
อืม อืม ค่ะ อืม อา ค่ะ แล้วคุณมีการไปเดินป่าบ่อยไหมคะ? เป็นคนที่ชอบเดินป่าไหมเอ่ย?
อืม หนูอะค่ะ คิดว่าการที่ไปเที่ยวธรรมชาติอะค่ะ มันคือการให้รางวัลตัวเองเนาะ แล้วการเที่ยวธรรมชาติของหนูอะค่ะ ก็คือการเดินป่านี่แหละ ยิ่งป่าไหนที่มันมีความซับซ้อน หรือเป็นการที่เดินยากลำบากหน่อยเนี่ยค่ะ เชื่อไหมคะว่า มันจะเป็นเรื่องราวแล้วก็ story ที่สร้างความประทับใจให้หนูมาก ๆ เลย ค่ะ
อือฮึ อา ค่ะ